मैं न इन दिनों बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ और अ, मेरी परेशानी का कारण है न कि अभी हाल में मेरी एक परीक्षा का परिणाम फल आया है और उससे कहीं न कहीं मुझे बहुत निराशा हुई है। दरअसल इस परीक्षा के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी और म मेरी बहुत सी आशाएँ इससे जुड़ी थी। और मैं कहीं न कहीं इस बात को लेकर बहुत आशावादी भी था कि जो मेरी परीक्षा का परिणाम फल आएगा वो मेरे पक्ष में होगा। लेकिन अ, जब मैंने अपना परिणाम देखा तो उस परीक्षा में मैं असफल घोषित कर दिया गया जिसके बाद से न मैं बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं मेरा मनोबल न पूरी तरह से टूट गया है और अब मेरा किसी भी चीज़ में न दिल नहीं लग रहा ना पढ़ने में, ना अपने किसी काम में, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना ही किसी से मिलने का। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अब मैं समझ नहीं पा रहा कि ये जो चोट ये जो आघात मुझे पहुँचा है मैं इस चीज़ से कैसे उभरूँ और कैसे अपना ज अपनी जो प्रेरणा है वो बनाए रखूँ क्योंकि ये मेरे काम पर और मेरी पढ़ाई पर बहुत बुरा असर डाल रहा है इसीलिए अब आप ही इसमें मुझे कोई सुझाव दीजिए कि मैं कै अपनी स्थिति कैसे सुधार सकता हूँ।
अच्छा। जी। अच्छा। जी। जी। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ कि आपको आघात पहुँचा है आपकी परीक्षा में जो आपकी अपेक्षाएँ थीं, वो सही नहीं हुई इसके लिए और वाक़ई आपने काफ़ी मेहनत करी होगी। तो, इससे पहले कि मैं कुछ सुझाव दूँ न मैं आपसे कुछ अ, पूछना चाहूँगी कि ये लगभग कितने समय से हो रहा है? आपको कितने समय से ये अ, जो आघात है, ये जो चोट पहुँचा है आपके असफल होने का वो मतलब कितनी पुरानी है? अ, कितने साल हो गए या फिर कुछ महीने से हो रहे हैं? ये बताइए।
जी अ अगर मैं आपको बताऊँ अपने बारे में तो मैंने 2020 में न अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसके बाद से हालाँकि मेरे पास ये विकल्प ज़रूर था कि मैं चाहता तो अ, कोई नौकरी कर सकता था मगर मैंने परीक्षा की यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का रास्ता चुना। उसके बाद ऐसा कई बार हुआ कि मैंने परीक्षा दी और कहीं न कहीं जब परीक्षा देते हैं तो आपकी आशाएँ उससे जुड़ी ही होती हैं। लेकिन अ, मेरा कई बार ऐसा हुआ कि मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो सका लेकिन इस बार जो मैंने परीक्षा दी थी, तो तब मेरी तैयारी भी काफ़ी अच्छी थी और मुझे काफ़ी उम्मीदें थी इस परीक्षा के परिणाम फल को लेकर। हालाँकि मैंने पहले 2 चरण न बहुत अच्छे से पार भी किए थे और ये अंतिम चरण था, तो मुझे लगा कि इस बार सब ठीक रहने वाला है तो लेकिन अभी 3 महीने पहले इस परीक्षा का परिणाम आया और मतलब मुझे बहुत अ, हैरानी हुई कि मैं उसमें अयोग्य घोषित कर दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हो गया फिर मेरे मन में बातें आती हैं कि जब मैंने जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की और जिस चीज़ को लेकर मुझे इतनी उम्मीदें थीं, अगर मेरा वहाँ कुछ हो नहीं सका तो क्या ही फायदा फिर, अब अब मेरा ना पढ़ने का दिल करता है, ना ही किसी और काम में मेरा मन लगता है, ना किसी से बात भी नहीं करना चाहता, किसी से मिलना नहीं चाहता तो आप कह सकते हैं कि ये चीजें उस परीक्षा के परिणाम के बाद ज़्यादा हुईं हैं। पहले भी ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैं सफल नहीं हो सका लेकिन और उससे थोड़ा बहुत तनाव भी हुआ लेकिन मैं 1-2 दिन में थोड़ा कोशिश करके 1-2 दिन में अपने मन को बहलाकर मैं वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाता था। लेकिन अभी इस बार जो अ, परिणाम आया है, उसने मेरी प्रेरणा को कहीं न कहीं पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं वापस अपनी तैयारी शुरू करूँ या फिर अपने काम में भी अगर मैं अपना कोई काम भी कर रहा होता हूँ, तो मेरा उसमें ध्यान नहीं लगता बस यही सारी बातें मेरे मन में चल रही होती हैं। मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा कि इस चोट से मैं कैसे उबरूँ अब? जी।
जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। अच्छा। जी। समझी। बिल्कुल। जी, वाक़ई मैं आपकी सारी बातों को अच्छे से समझ रही हूँ। अ, मैं बहुत आपके लिए चिंतित भी हूँ कि आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आपकी बहुत परेशानियाँ भी उभर के आ गई हैं। तो मुझे यह भी बताइए कि क्या आपने, कभी ऐसी भी लक्ष्य बनाई है परीक्षा के अलावा कि, आप कुछ कसरत कर लें या फिर स्वास्थ्य के प्रति अ, कुछ एरोबिक्स वाले एक्सरसाइज़ या फिर कुछ मेडिटेशन के कर करें हों आप?
अ अगर मैं ईमानदारी से कहूँ न तो मैंने ऐसे व्यायाम को तो अपने अ, दिनचर्या में कभी शामिल नहीं किया है। दरअसल अ, जब मैं तैयारी में था तो मुझे लगता था कि अब इन चीज़ों में क्यों ही समय देना? कई बार क्या होता था कि मैं रात में जाग कर पढ़ाई कर रहा होता तो सुबह मेरी नींद ही नहीं खुलती थी। इसलिए मैंने फिर इन चीज़ों को इन चीज़ों पर उतना विशेष ध्यान दिया नहीं। तो हाँ, ये बात सही है कि मैंने व्यायाम को ध्यान पे उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा तनाव रहने लगा तो मैंने अपने एक मेंटर से बात की उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे मेडिटेशन यानी ध्यान को अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। तो मैं तकरीबन 1 हफ़्ते से ध्यान कर भी रहा था लेकिन मेरे साथ समस्या ये हो रही है न, कि जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो मुझे मतलब मेरे दिमाग में उस वक़्त बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। जो मतलब मेरे साथ हुआ ज जो मेरी मेरे जो म मेरी जो महत्वकांक्षाएँ थीं या जो मेरा परिणाम आया और उससे जुड़ी जो मेरे करियर की चिंता है मेरे भविष्य को लेकर जो अनिश्चितताएँ हैं ये सारी चीज़ें न बस उस वक़्त मेरे दिमाग में घूम रही होती हैं। मैं चाहता तो हूँ कि मैं अपने ध्यान को एकाग्रचित कर सकूँ मगर ऐसा हो नहीं पाता है। तो हाँ, मैं ध्यान करने की कोशिश तो करता हूँ मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान जो है न वो बहुत उत्पादक नहीं होता, बस ऐसा लगता है कि मैं बस आँखें बंद करके बैठा हूँ और इससे मुझे कोई ख़ास फ़ायदा हो नहीं रहा। जी।
बिल्कुल। अच्छा। जी। जी, समझ सकती हूँ आपकी सारी परेशानी को ना मैं अ, आप काफ़ी वाक़ई अ, काफ़ी तनाव में म प्रतीत हो रहे हैं और मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी कि क्या आपने कभी अ, अपनी स्थिति को लेकर चिंतित होकर या कभी आपने कभी डॉक्टर से या किसी फिजियोट्रे थेरेपी से सलाह लेने की अ, कोशिश की है? या फिर किसी अ, से बात ये साझा करने की कोशिश की है कि आपके साथ क्या घटित हो रहे हैं?
जी, मैं अगर अ, डॉक्टर या फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की बात करूँ तो नहीं मैंने ऐसे किसी डॉक्टर या फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से मिलने के बारे में कभी सोचा ही नहीं क्योंकि मुझे लगा कि कहीं न कहीं ये चीजें मेरे मन की हैं। तो मुझे इन चीज़ों की शायद ज़रूरत नहीं है। हाँ, बात करने का जहाँ तक प्रश्न है तो हालाँकि मैं अपनी भावनाओं को ना किसी के साथ साझा करने में उतना सहज महसूस नहीं करता। अ, और ना ही मैं अपने दोस्तों से इतना ज़्यादा संपर्क में हूँ। लेकिन हाँ, मेरा एक दोस्त है जो जिससे मैं हम मेरी लगातार फ़ोन पर बात हो जाती है तो उससे मैंने इस विषय के बारे में बात की है हालाँकि मैं बहुत खुलकर तो बात नहीं कर पाया मगर मैंने उसे बताया कि मैं इन दिनों काफ़ी अ, बुझा-बुझा सा थोड़ा निराश महसूस कर रहा हूँ परीक्षा के परिणाम के बाद। उसने मुझे हौसला देने की कोशिश तो की कि मुझे हिम्मत रखनी चाहिए और अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए, मगर मैं सच कहूँ ना तो मुझे इससे कोई बहुत फायदा तो होता नज़र नहीं आ रहा है। मैं वाक़ई बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब अपनी प्रेरणा वापस कैसे लेकर आऊँ, जी।
जी। अच्छा। बिल्कुल। जी, बिल्कुल मैं समझ रही हूँ। तो मुझे यह भी अ, जानना है आपसे कि आप आपको सबसे ज़्यादा हतोत्साह टाइप कैसा लगता? है कब लगता है? अ, क्या आपको कुछ डर है कि आपके अ, बड़े-बुजुर्ग कुछ आपको अ, इन चीज़ों पर आपकी राय बनाएँगे कि आप असफल हो रहे हैं या फिर आपको कब सबसे ज़्यादा लगता है कि आप हतोत्साह अ, जैसा मतलब महसूस कर रहे हैं? अ, कब आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है इन सब चीज़ों के कारण अ, परीक्षा को लेकर जैसे आपने बताया कि आप असफल रह गए, तो मुझे यह बताइए?
हुँ, हुँ। जी, जी बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही पहचाना। कहीं न कहीं मेरे मन में इस चीज़ को लेके डर ज़रूर रहता है कि बाकी क्या सोचेंगे मेरे बारे में? दबाव सा चाहे आप इसे पारिवारिक दबाव कह लें या सामाजिक दबाव कहें कह लें वो तो मेरे मन में ज़रूर रहता है। अ, जहाँ तक रहा डर का प्रश्न तो डर मुझे जैसा मैंने बताया कि इस परीक्षा के परिणाम फल के बाद सबसे ज़्यादा लगने लगा क्योंकि पहले भी असफलताएँ हुई हैं लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे 5 साल हो गए अपने ग्रेजुएशन को पूरा किए हुए और अब भी मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं सफल नहीं हो सका। तो जो डर है ना वो कहीं न कहीं मेरे करियर से संबंधित है और भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित है। तो जब भी कभी मैं दूसरों को प्रगति करते देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि मैंने तो ढंग से शुरुआत भी नहीं की और बाकी अपने जगह अ, बाकी जो मेरे दोस्त हैं वो कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो ये मेरे डर को ना और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। बाकी ये सभी आलोचनाओं का भी डर रहता है कि पता नहीं बाहर वाले मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? पता नहीं घर के जो दूसरे सदस्य हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? ये चीज़ें ना मुझे वाक़ई बहुत परेशान कर रही हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं कैसे इतनी सारी विफलताओं के बाद और इतनी सारी अ, परेशानियों के बाद खुद को कैसे प्रेरित करूँ? जी।
जी। अच्छा। समझी। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। देखिए, आपकी जो परेशानियाँ हैं न वो तो अ, काफ़ी आम है किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है क्योंकि अ, आपने काफ़ी मेहनत करी। अ, अपने परीक्षा के लिए और साथ ही अ, बहुत सारी आशाएँ तो जुड़ी ही होती हैं परीक्षा के साथ अ, चाहे आपने बोला सामाजिक दबाव, आपके घर परिवार से दबाव या फिर आपके बड़े क्या सोचते होंगे आपसे छोटे क्या सोचते होंगे तो इस तरह की आपकी जो मानसिक स्थिति बन गई है न वो सभी जायज है। तो आपको न इसमें घबराने की बात नहीं है तो ऐसे मैं तुम्हें यही सलाह दूँगी न कि सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो ये चोट लगी है अ, ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है खासकर जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और इस समय तो शारीरिक दर्द के साथ न मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है जो बिल्कुल ही स्वाभाविक है जैसा आपके साथ हो रहा है ना आपको घबराने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए और मेरी पहली सलाह यह है कि आप अपने शरीर के संकेतों को न गंभीरता से लें। जैसे जल्दबाजी में खुद को पहले जैसा बनाने की कोशिश करना न नुकसानदेह हो सकता है। आप अपने अ, हो सके तो आप डॉक्टर या फिजियोथेरेपी की सलाह का पालन करना चाहिए आपको, ये बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि हम इसे अ, बहुत हम लोग अ, सोचते हैं कि ये हम खुद से डील कर लेंगे पर ये ऐसा नहीं होता है कम से कम हमें डॉक्टर या फिजियोथेरेपी की सलाह लेना चाहिए ताकि न अ आपकी जो परेशानी है, तनाव है, जो चोट लगी है आपको वो आगे ना बढ़े और दूसरी बात ये कि आपको ये समझना होगा कि तैयारी का मतलब सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं होता। अगर अभी आप पूरी तरह एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं न तो अभी आप मानसिक तैयारी पर ध्यान दे सकते हैं जैसे मेडिटेशन करना, योगा करना और ये सब चीज़ें आप अपने जीवन में लाइए। जैसे आपने बोला कि आपने मेडिटेशन की शुरुआत करी थी, लेकिन आपको साथ ही बहुत सारी अ, विचार आने लगे उस बीच में आपके साथ जो भी घटित हुआ वो सारे विचार तो देखिए ऐसी स्थिति में न विचारों को बहने देना चाहिए, मतलब विचार तो आते रहेंगे आप उनका खुले मन से स्वागत कीजिए और उसे फिर जैसे नदी के प्रवाह की तरह न बहने दीजिए और इससे क्या होगा न कि आपको लगेगा कि ये तो बस विचार हैं। ये बस मुझसे होकर बस गुज़र रहे हैं और बस आप अपने खुद को न अ खुद के पीस को सोचिए कि क्या आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, अपने साँस पर ध्यान लगाइए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अपनी साँसें जो आ रही है, जो जा रही है वैसे साँसों पर ध्यान लगाएँगे न आप तो आप काफ़ी अ, ये कारगर होगा आपको विचार ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे शुरुआत की मेडिटेशन में ऐसा हो जाता है पर आपको इसमें भी घब घबराने की बात नहीं है। और परीक्षा की बात करूँ तो पहले थ्योरी पढ़ना फिर पिछले सालों के प्रश्नों को लगाइए दोबारा से कोशिश करिए ज़रूरी नहीं एक बार हार मानने से दोबारा भी आप हार मान लेंगे तो अपने लक्ष्य को न मन में दोहराना कि क्या है मेरा लक्ष्य, मैं कैसे कर सकता हूँ और खुद पर ज़्यादा दबाव न डालिए ऐसे में कई बार हम सोचते हैं कि, अगर रुक गए तो पीछे रह जाएँगे लेकिन सच यह नहीं है और दूसरों से प्रय मतलब दूसरों से तो आप तुलना ही ना कीजिए अपना क्योंकि हर किसी की टाइमलाइन न अलग-अलग होती हैं। जी। अभी मैं यही सुझाव दूँगी आपको।
जी। जी। बिल्कुल। अच्छा। जी। जी। जी। जी। जी, जी। वाक़ई मैं आपसे बात करके बहुत हल्का और सकारात्मक महसूस कर रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझाव के लिए।
जी। बिल्कुल मुझे भी अच्छा लगा आपको सुझाव देकर धन्यवाद।